¿Sabes? Últimamente, este, están pasando tantas cosas en mi vida que
Okey.
Me me encuentro, evitando mostrar, ¿no?, cuando me siento triste, o cuando me siento sola, o cuando estoy enojada, ¿no? Y, todo, pues, para proteger un poco, a mi hija, de de esta parte, ¿no? Eh, sí he pensado, que tal vez, sí es algo, que debo de mostrar, ¿no? Porque, de repente, de que, todo sea de color rosita, pues, tal vez, sí, no sepa ella más adelante, cómo afrontar ciertas cosas. Pero, como mamá, lo único que quiero hacer, es protegerla, ¿no?, de de tantas emociones. Y y sí, no sé. Me se Me me encuentro, pues, haciendo eso, evitándolo. Y, pues, de repente, al evitarlo, ya no lidio con ello, ¿no? O sea, me encuentro en situaciones, donde ya no lidié, con haberme sentido triste, o haberme sentido enojada. Y, sí, de repente, como que todo eso, se se me acumula, ¿no?
Okey. Wao. Sí. Okey. Okey. Oye, y cuéntame, ¿en qué situaciones, o con qué personas, sueles hacerlo?
Específicamente con mi hija y, pues, mi esposo, ¿no?, y tal vez mis padres también, que a veces, pues, no quiero no quiero preocuparlos, ¿no? Este, tuve unos cambios en mi trabajo y económicamente, este, pues no sé, no me ha estado yendo yendo tan bien, ¿no?, como quisiera o tal vez como estaba acostumbrada y eso me me provoca mucha ansiedad también, ¿no?, y y a veces me molesto conmigo misma porque digo: "¿Cómo es posible que no puedas conseguir un trabajo bien y estable donde ya no tengas que estar buscando por todos lados?", ¿no?, en en hacer algo, y este, siempre me ha gustado esa parte de tener yo, o sea, sé que debemos compartir todo dentro del matrimonio, pero, pues, también la vida me ha enseñado de que siempre, siempre, siempre la mujer debe de tener lo suyo también porque, pues, uno nunca sabe. Así que, eh, esa parte me estresa, ¿no?, de saber que no estoy, eh, aportando, ¿no?, a mí, y y, pues, sí, esa parte me cuesta mucho trabajo de repente esconderla de mi hija, porque sí lo evito, o sea, sí evito que me vea preocupada por eso, sí evito que me vea, este, que me pongo, pues, a veces triste, ¿no?, y a mi pareja igual, ¿no?, intento que no lo vean.
Aparte Ah, muy bien. Okey. Okey. Uy. Ay, sí. Okey. Okey, oye, ¿y qué haces exactamente para no mostrar tristeza o enojo?
Literalmente, finjo una sonrisa. Y creo que, por ejemplo, ayer mi hija sí se dio cuenta. O sea, sí, este, estábamos, este, acostadas y de repente dice: "Oye, está bien está latiendo bien rápido tu corazón", <laughs> y así de: "Ay" le dije: "¿A poco?", le dije: "Ay, a lo mejor porque, pues no sé", le digo: "No, no sé", dice: "¿Estás bien?", le dije: "No, sí, estoy bien". Y de repente, pues sí, quería gritarle así como que: "No, no estoy bien". Me siento muy mal, me siento muy triste, este, estoy muy molesta conmigo y, pues sí, pero, pues no, no lo hice y, simplemente, pues fingí literalmente y le dije con una sonrisa: "No, todo está bien".
Wao. <gasps> ¡Gua Ah! Eh Wao. Guau. Oye, ¿cómo te hace sentir a ti ocultarlo y y pensar que esto, pues, por lo que escucho, piensas hacerlo a largo plazo? ¿Porque evitas esta?
Sí, pues, u un poco mal, porque, pues, es como te digo, ¿no? O sea, si yo no estoy lidiando con estas emociones y no se las estoy mostrando, ¿cómo le voy a enseñar, no? A qué debe de afrontar, estas emociones. Que sí siento que eso es la que más me preocupa, ¿no? De que sienta de que todo está bien, ¿no? Cuando la vida, pues, te avienta, <laughs> ¿no? Este, cosas que con las que tienes que lidiar emocionalmente y de repente con si todo se lo dejo fácil, ¿no? De si todo parece, ¿no?, estar bien
Gua
pues, entonces no sabrá ella más adelante cómo lidiar con ciertas cosas, ¿no? O sea, cuando perdí mi empleo, este, hace tiempo, yo no le mostré esa parte de preocupación. Sí lo platiqué con mi pareja y le dije: "Mira, pues esto y esto y esto", el me dijo: "Mira, todo va a estar bien, no pasa nada, este, tómate tu tiempo en buscar algo", pero n no me siento bien haciendo eso, ¿no? Este, así que, pues esa parte nunca le mostré, ¿no? Eh, las emociones que implica perder un empleo de tanto tiempo, ¿no? De verdad es que me mantuve, según yo, ¿no?, me mantenía fuerte, pero pues en las noches, pues sí, me aventaba, <laughs> ¿no? Este, una lloradera con mi almohada, ¿no? Pero intentaba no mostrárselo a es a ella, ¿no? Y, pues, en la parte de de buscar otros trabajos y de repente que te rechacen, ¿no? Porque, pues, no tienes experiencia, porque, pues, has venido haciendo lo mismo en los últimos 10 años y, pues, de repente empezar algo nuevo, pues, tienes como que empezar de cero otra vez, ¿no? Y esa parte, pues fue u y es muy frustrante, ¿no? Y y no mostrar de repente esas cosas. De repente no sé hacer algo y me enojo mucho, veo videos y y por más que los veo, leo, cuando lo voy a hacer no puedo. O sea, digo: "¿Qué qué qué onda? O sea, de verdad no puedes hacer esto". Y pues me frustra y y pues estoy yo en mi oficina trabajando y salgo y meto, antes de abrir la puerta, tomo una respiración profunda y intento salir con una sonrisa y de buen humor, ¿no? Cuando de verdad por dentro estoy <laughs> enfurecida.
Cla Sí. E Wao. Mm, wao. Oye, definitivamente creo que te felicito, eres muy fuerte, eh, y y y te felicito por reconocer esto, ¿no? Por por reconocer que, eh, tienes este cariño y aprecio por tu familia, pero, em, ¿crees, eh, a lo largo de de esta vida que le haga mejor el conocer a u a una mamá fuerte o a una mamá vulnerable? Eh, la verdad es que, eh, no sé si a ti te ha pasa te pasó cuando tus papás los veías tan fuertes que se te hizo, pues, esta idea, ¿no? ¿Qué creencia tienes de esta fortaleza? De que los papás no lloran, de que los papás no se doblan. Eh, quizá
Ujú. <laughs> Sí. E es bien raro, porque justo lo platicábamos el otro día con mis papás, porque, em, te siento que, ey bueno, lo que uno piensa, ¿no? Cuando, como dices, ¿no?, uno crece con ciertas ideas porque, pues, uno aprende de lo que ve, ¿no? Y de repente, pues, yo veía que en mi otra familia, ¿no? Las hermanas de mi mamá y sus matrimonios eran muy tumultuosos, ¿no? Eran, este, muy caóticos, ¿no? Y yo me encontraba de repente diciéndole a mi esposo específicamente de: "Yo nunca, jamás vi a mis papás discutir, nunca". Y ya platicando con ellos, ¿no? Ahora más grande, mi mamá dice: "Nosotros teníamos muchísimos problemas", ¿no? Y yo así de, "pues, ¿cuándo?" O sea, ¿en qué momento se peleaban o en qué momento?, ¿no? Este, pasaban todas estas discusiones que ahora sabemos, ¿no? Y todos estos problemas que tuvieron durante <chuckles> su matrimonio y, pues, era eso, lo escondían, ¿no? Lo evitaban mostrar todas sus emociones para que, este, pues, nosotros no lo notáramos, pero siento que no viéndolo, eh, ya ahora de adulta y viéndolos a ellos, debieron mostrarlo, siento, porque siento que esas cosas te ayudan, porque finalmente lo resolvieron, ¿no? Al punto donde, pues ya llevan 50 ¿no?, años juntos, así que algo hicieron que funcionó y siento que sí es importante mostrarlo. Sí, solamente que es muy difícil y entiendo de dónde vienen, pero creo que hubiera ayudado mucho a moldearnos a tanto a mi hermano y a mí para poder ver qué qué qué qué es esto, porque eso es la vida real, ¿no? El asunto de de de todos los problemas y cómo lo solucionas, ¿no? Pero no vimos nada de eso. Así que ahora, pues, me encuentro en lo mismo y, ca tal vez, pues, sí, siguiendo los mismos patrones y donde, pues, yo no quiero eso para mi hija, yo sí quisiera que ella viera, ¿no? Que hay problemas, ¿no? Que la gente pierde empleos, gana empleos, que, <chuckles> ¿no? Los matrimonios no son perfectos y y y saber cómo lidiar con eso, ¿no? Y con todas las emociones que vienen con ello. Y siento que al que al evitar yo mostrando, o sea, mostrarlo, pues no le estoy ayudando.
Clar Clar Claro. Sí. Cl sí. Sí. Y Cla Y, digo, <chuckles> no que no le estés ayudando, pero definitivamente creo que aprendería más de esta experiencia, ¿no? A final de cuentas, si tú evalúas un poco, ¿de qué la estás protegiendo? O sea, ¿de qué la proteges? ¿De algo que la va a lastimar físicamente? No creo, ¿de algo que que la o sea, tú crees que el ver a su mamá, eh, pues, de de cierta forma triste o o enojada, eh, le puede hacer un daño físicamente? Pues no, solamente va a sentir empatía por ti, ¿no? Le vas a dar esta oportunidad de consolarte, esta oportunidad de acercarse más a ti, de conocerte humanamente como eres, ¿no? Pero fíjate, eso, eh, a ti quizá probablemente pudiera de alguna forma, principalmente, eh, ayudarte en no ser tan dura con los juicios que emites sobre ti misma. Es normal que, cuando quieras aprender a hacer algo, se te dificulte a la primera. Pero si tú misma no te dices palabras bonitas, palabras de aliento, si no te motivas, entonces somos como como un caparazoncito que, una tortuguita que trata de esconderse, de protegerse, se esconde para protegerse y entonces no está surtiendo el efecto que necesita surtir, ¿no? Eh, si tú en lugar de decirte: "No puede ser posible que no puedas, no puede ser posible que que no sepas, ¿no?". Te dices: "Okey eh, me doy la oportunidad de aprender porque es mi primera vez y es normal que no lo sepa, pero es eh, lo estoy tratando de integrar dentro de mis actividades nuevas". Y te alientas, y te hablas bonito, como le hablarías a tu hija, ¿no? Eh, eh, es como que te estás educando a ti misma, haz de cuenta que tú eres esa personita chiquita a la que le estás tratando de enseñar algo bue algo nuevo, ¿cómo serías? ¿Serías piadosa o serías la maestra regañona? ¿Cómo crees, cómo cómo crees que aprendería mejor un niño hablándole bonito o hablándole a gritos? Entonces, si empezar a ser un poquito más piadosa contigo misma y reconocer que este tiempo que llevas trabajando lo has hecho muy bien, y que es normal que a la primera no te es ne no te salgan las cosas que estás aprendiendo, eh, por primera vez. Creo que, eh, eso te ayudaría a la mejor a ti, a motivarte a hacerlo, pero también a darte cuenta de que está bien no estar bien, ¿no?
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí. Claro. Exacto. Ujú. Sí, sí, definitivamente, le eso justo lo lo último que dijiste ¿no? Quiero que sepa esa parte, ¿no? De decir: "Está bien, no estar bien, ¿no?". Pero, pues, trabajar en ello y admitirlo a veces, como dices, cuesta mucho trabajo, ¿no? Y de repente, pues, decirlo en voz alta cuesta mucho trabajo, pero yo siento que sí, voy a evitar, ¿no? Evitar esconder esas emociones para que, pues también pueda empezar también yo a lidiar con ellas. Pero muchas gracias, de verdad, por escucharme. La verdad es que me ha me ha servido de mucho.
Cla Confío en que tos mm, en que todo te salga bien.